Kalau explore di situ sih, nggak pernah ya. Cuman, paling aku ngelihatnya di aplikasi online itu, makanan yang aku makan nih, misalkan tadi yang aku sebut, Bakso Mas Hery, "Ada nggak di komen?" "Oh ada." Terus paling merhatiin harganya, "Oh, harganya agak jauh ya, tapi ya memang rasanya enak." Terus misalkan mie ayam siapa, terus aku cek lagi de di sekitaran rumahku, "Oh iya, beneran ada, bintangnya oh lumayan bagus," kayak gitu. Jadi, cuman buat ulasan atau evaluasi aja, cuman kalau nyoba baru dari, eee, aplikasi online sih, nggak pernah. Aku lebih suka langsung ke tempatnya.
Oh oke. Mhm. Oh oke. Mhm. Mmm. Oh, oke. Berarti, meskipun sebenarnya lebih mudah gitu, tapi tetep, eee, lebih suka langsung ya? Mas, ini nggak harus cari tahu dulu nih, enak atau enggaknya.
Aku Iya. Aku eh, aku pernah ada cerita lucu nih. Karena seng saking sukanya explore kayak begitu ya, aku k aku ngelihat tempat nih, rame nih. Aku kunjungin, aku makan sama istri, sama anak-anak, itu ngelihatnya rame kan. Kok pas kita makan kok, sen bukan biasa aja, cenderung nggak enak ya. <chuckles> Terus e yang orang-orang rame, yang makan bubaran itu, baru bubar, maksudnya makan terus salam-salaman gitu loh. Oh, kita baru tahu, itu keluarganya lagi main ke rumahnya. <chuckles> Dagangannya jadi dagangannya jadi rame karena itu keluarganya, bukan karena konsumen lain yang lagi beli. Terus udahnya gitu, tepok-tepokan, kita ketawa aja diem-diem. Kirain karena kita kirain karena enak.
Apa tuh? Iya. Iya. Heeh. <chuckles> Ya. Heeh. Oh. <chuckles> <chuckles> Oke. <chuckles> Ternyata, keluarganya ini apa ya, jadi trik marketing ya? <chuckles>
Iya, jadi lagi berkumpul aja. Maksudnya lagi main ke sana gitu.
Iya, heeh. Masalahnya kebetulan jadi ramai, banyak keluarga berkunjung, jadi kesannya, wah ramai banget nih ya, tempatnya. <chuckles> Oke. Oh, jadi cali salah persepsi ya? Dikiranya ramai karena viral, ternyata emang kena kumpul keluarga. <chuckles> Oke, tapi itu seru banget sih, Mas, eee, pengalaman Mas, eee, explore makanan ya, dari makanan yang viral, makanan yang mungkin tadi bisa dibilang nostalgic juga, dari makanan yang beli langsung sampai yang online. Eee, banyak banget ternyata ya, bisa digali. Tapi makasih banyak Mas, buat sharing-sharing-nya juga.
<laughs> Iya betul. Iya, jadi saya persepsi, dikiranya enak <chuckles> Iya. Hmm. Banyak banyak. Iya. Oke, makasih ya, atas waktunya juga, aku senang bisa sharing nih.

Mhm, berarti memang karena momennya pas gitu ya, di daerah situ, jadi baru mampir lagi ya? Cuma kalo heeh.
Iya baru mampir lagi, dan itu kayaknya baru inget pas lagi ngelihat visualnya, ini tempatnya kek kayaknya sering lewatin nih gitu, terus ada makanan yang pernah pengen kita coba nih, apa ya, gitu. Awalnya dari situ.
Mhm mhm. Hmm, oke. Oke. Nah, terus, eee, itu kan berarti banyak banget ya pengalaman, Mas, ada yang makanan lama nih, ya mungkin ada tadi kan ada nostalgianya ya berarti dari pas masa pacaran terus main makan ke situ lagi, sampai abangnya baru inget gitu ya. Nah, tapi ada juga nggak sih, Mas, mungkin momen-momen lucu ketika nyobain, mungkin entah makanan baru ataupun makanan lama yang bikin keinget nih sampai sekarang?
Ada ada. Mhm. <laughs> Kalau momen lucu enggak sih, tapi kita justru bahasnya momen sebaliknya nih, misalkan, <shushes> eee, ah ke istri ya, eee, istri aku nanya, "sayang kalau misalkan aku pergi duluan gitu ya, kira-kira kamu masih mau makan mie ayam gak?" Waduh pertanyaannya kayak begitu-gitu loh, gitu kan. Terus aku tanya, "kena kenapa gitu?" Kalo aku baru barusan kemarin tuh lihat konten katanya dia bilang, eee, seorang suami yang gak mau lagi makan mie ayam karena sedih katanya, ini makanan istrinya, katanya gitu. Terus jadi aku jawab, kalau aku mungkin sebaliknya, aku bilang ke istri aku, justru aku mungkin akan lebih sering makan mie ayam ya, supaya, eee, kenangan akan kamu s keingat gitulah, sedikit-sedikit tumbuh lagi, gitu. <laughs> Jadi bukannya malah me bukan malah bikin sedih tapi bikin haru kayaknya, gitu. Jadi jadi jadi seneng lagi, gitu.
Apa tuh? Mhm. <chuckles> Mhm. Oh. Wah, aduh. <laughs> Oke, lucu juga ya. Mhm mhm. Iya mungkin, eee, karena makanan itu identik ya dengan heeh, dengan dia, jadi ketika makan itu wah jadi keinget nih sama istri lagi gitu kan. Nah
Identik, heeh. Keinget, iya. Padahal aku nggak sama sekali suka awalnya iu makanan mie ayam itu. <chuckles>
<laughs> Iya tapi lumayan ya jadi berkontribusi, eee, setelah diajarin cara yang benar akhirnya suka nih jadi. Nah nah terus nih, Mas, eee, kadang kan, eee, Mas, pernah gak sih kayak momen nih misalnya lagi keluar kota nih atau mungkin lagi liburan bareng keluarga dan kan di tempat baru ya. Nah itu, eee, sempat gak sih mas nyoba-nyoba explore kuliner atau mungkin, eee, ada pengalaman gak ke arah sana, gitu?
iya. Suka jadinya. Iya. Kalau nyoba ekspor kuliner mungkin enggak sih ya, aku biasanya kalau tinggal di tempat baru, aku biasanya nyoba-nyoba makanan tuh ya lingkungan sekitar dulu dan dan lingkungan sekitar berapa ra 500 meter udah kita cobain semua kurang ada, kita coba perluas lagi, terus pakai cara yang sebelumnya tadi, kita coba lihat apa sih yang lagi viral nih yang di dekat sini, gitu. Terus berikutnya kalau misalkan lagi keliling-keliling lihat aja yang rame, mana yang rame ya? Nih rame nih tandain 1 ini 2 besok baru kita ke sana, kayak gitu. Jadi pakai prinsip cara lama aja, jadi enggak, apa namanya kalo kalo nyobain tempat iya kalau nyobain tempat kuliner kayak yang khusus makanan semua gitu, kayaknya, eee, malah bingung. <laughs> Karena s semua tempatnya rame gitu, jadi malah bingung mau yang mana yang duluan ya?
Mhm. Oke. Mmm, mhm. Ah, oke. Oke. Iya. Lebih gampang juga ya? Mhm. Oh, malah bingung ya? Bener.